Bạn ơi, dạo này á mình thấy mình đang rơi vào một cái vòng lặp rất là xấu nha, ngủ muộn nè, ăn đêm nè, thèm đồ ngọt tới mức, ơ, khó kiểm soát luôn á. Buổi tối á thì đáng lẽ phải là cái thời gian để cơ thể nó nghỉ ngơi á nha, nhưng mà với mình á thì lại là thời gian bắt đầu <laughs> ăn thêm vòng 2. Có hôm á là mình vừa ăn tối xong nha, đến 10:00, 11:00 á là bắt đầu muốn mở tủ lạnh, kiếm cái gì đó nhai. Mà cái mình thèm nhất luôn á là đồ ngọt, bánh nè, kẹo, trà sữa, nước ngọt nè, kem nè. Mình biết như vậy nó cũng hông có tốt á, nhưng mà mỗi lần căng thẳng hay là buồn buồn á, cái phản xạ đầu tiên của mình là kiếm cái gì đó nó ngọt ngọt ăn cho nó đỡ. Ăn xong á thì thấy nó dễ chịu một chút, nhưng mà ngay sau đó là cái cảm giác, trời ơi, tự trách bản thân á, sao mình hông có kìm được người, đúng rồi, mai lại phải giảm ăn bù thôi. Mà ngày nào cũng hứa với bản thân là "Tối nay sẽ, ờ, ngủ sớm nha, hông ăn đêm nữa nha!" Nhưng mà đến tối là lại phá vỡ, nên mình muốn ngồi lại nói với bạn á để nhìn rõ hơn thói quen này á, ừm, xem là có thể thay đổi theo cách nào đó thực tế hơn hông?
Ơi, mình nghe nè. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, có lỗi ha! Ừm, chà thì cái vấn này này cũng khá là nan giải ha, thì trước khi mà mình có những cái chia sẻ cũng như là lời khuyên nào phù hợp cho bạn đó, thì mình cũng có một vài cái câu hỏi làm rõ nha. Thì hổng biết á là thông thường á là bạn sẽ ngủ, ờ, ngủ muộn và ăn đêm vào cái khung giờ như thế nào á bạn?
Thường á thì lịch của mình á, ăn tối vào khoảng, a, 7:00 đến 8:00 nè, nhưng mà nhiều hôm ăn vội á, hoặc là hông có ăn đủ á thì còn đang bận á. Nên là sau đó mình làm việc, lướt điện thoại rồi xem phim đến khoảng á 10:00 nè, 11:00 thì bắt đầu thấy thèm thèm cái gì đó rồi đó. Thì lúc đó mình hay đi kiếm đồ ăn đêm, mì gói nè, bánh, rồi sữa rồi đồ ngọt, rồi có khi là mình cũng đặt luôn đồ ăn bên ngoài về luôn á. Thì ăn xong á thì lại ngồi thêm, xem thêm, thế là đến 12:30-1:00 sáng mới bắt đầu chuẩn bị đi ngủ á, thậm chí có hôm, ừm, đến 2:00 thì thành ra bữa tối á, bữa đêm cách nhau nó hổng có xa lắm nhưng mà mình cũng ăn rất là nhiều á bạn. Giờ ngủ thì cũng trễ hơn hẳn so với thời điểm mình muốn luôn.
Ừm hừm, ngủ thì cũng trễ á. Ừm. Chà, trễ quá ha bạn. Ừm. Ừm, chà! Thì công nhận là khi mà cái, ờ, thời đại công nghệ thông tin nó phát triển như bây giờ á, đặc biệt là cái việc đặt đồ ăn online nó quá là tiện cho người dùng đi, cho nên là đôi khi chỉ cần ở nhà mà, ờ, lướt một chút xíu, bấm một cái là ngồi đợi nửa tiếng, 15 phút là đã có người giao đồ ăn tới rồi, đúng hông? Thì rất là khó để mà kiềm chế được, ừm, cái thói quen, a, ăn đồ ngọt nè. Thì hông biết á là những cái lúc mà ăn đồ ngọt đêm như vậy á là cái cảm giác lúc đó của bạn là như thế nào? Chẳng hạn như là bạn đang rất là bị căng thẳng về công việc nè? Hoặc là do bạn ng cảm thấy buồn chán và muốn ăn cái gì đó? Hay là, ừm, nó chỉ là cái, a, thói quen từ trước tới giờ của bạn thôi?
Đúng rồi. Nếu mà thành thật á nha thì cũng không phải là lúc nào mình cũng đói. Cái thói quen đó, nói chung là có hôm á là đúng là đói thật, do bữa tối nó ăn ít, ăn qua loa hoặc là cái cách bữa tối nó quá lâu á, lúc đó thì bụng nó sôi sôi thiệt á, trong người nó hơi run run. Nhưng mà cũng có nhiều hôm á, nó không có đói lắm, chỉ là ngồi một mình lướt điện thoại, xem phim rồi tự nhiên thấy nếu có cái gì nhai nhai á thì nó vui hơn. Nhiều khi thì đúng rồi, là do căng thẳng, trong ngày có một cái chuyện gì đó bực mình hay là áp lực á, thì mình không có cái thời gian xả á, thì tối đến á là cơ thể nó lại đòi một cái gì đó ngọt để nó bù lại á, mình ăn để tự an ủi mình hơn là để no á bạn. Có khi á là mình buồn chán á, không biết làm gì á, không có muốn đi ngủ sớm, thế là mình đi tìm đồ ăn như một cái cớ để kéo dài cái thời gian thức khuya. Nên mình nghĩ á, ăn đêm của mình là kết hợp giữa đói thật và ăn cảm xúc á, mà phần cảm xúc chiếm khá là nhiều nha. Đó cũng là lý do sau khi mình ăn mình cũng thấy, ừm, tự trách á, biết là mình không có cần nhiều như vậy á.
Ừm. Ừm, kiểu, bị buồn miệng, đúng hông? Ừm. Chà! Căng thẳng, đúng hông? Ừm, mình hiểu nè, kiểu, như là lúc mà trước khi ăn á thì tại vì đã quen cái cái thói ăn đêm mà ăn ngọt như vậy rồi mà, đã vậy còn đang trong một cái cơn thèm nữa thì rất là khó để kiềm chế nhưng mà sau khi mà đã ăn vô rồi á, gọi là, cái cơn đó đã được thỏa mãn rồi á thì mình lại tự dưng dậy lên một cái cảm xúc là tự trách bản thân nè, tự cảm thấy là lỗi lầm nè, đúng hông? Vậy thì hổng biết á là hiện tại á mục tiêu của bạn á là bạn muốn cải thiện cái điều gì trước nè? Chẳng hạn như là ngủ sớm hơn nè, hay là giảm ăn ngọt, ăn đêm nè, hay là, ờ, kiểm soát cái sự, ờ, stress hay là buồn chán của bạn á bạn?
Đúng rồi. Thật ra á, thì mình muốn cả ba luôn, nhưng nếu phải sắp xếp á thì thứ nhất á, quan trọng nhất là ngủ sớm hơn đi, vì mình cảm nhận rõ ràng á là thiếu ngủ á là mọi thứ nó tệ hơn luôn á, thì càng mệt á thì mình lại, à, càng thèm đồ ngọt nha, càng dễ ăn linh tinh luôn. Còn thứ hai á, thì mình muốn giảm ăn đêm lại, đặc biệt á là ăn những cái món nó quá nặng, nó quá ngọt, mình thì không nhất thiết phải cắt 100% liền, chỉ cần á là không có bị lệ thuộc á bạn, mỗi tối phải ăn thì mới chịu được. Còn cuối cùng á thì mình muốn kiểm soát cái cơn thèm ngọt của mình á, để mình có thể chọn lúc nào ăn nè và ăn bao nhiêu chứ hổng phải là để cảm xúc nó dẫn dắt mình ăn uống nữa, thì mình không có đặt mục tiêu giảm cân nó thần tốc, hay là ăn kiêng nó quá là khắt khe. Nhưng mà mình chỉ muốn á cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn với cơ thể. Thức dậy á mà không phải, a, tiếc nuối cái chuyện mình đã làm với nó đêm hôm trước á bạn. <laughs>
Ừm, ngủ sớm nè. Chính xác luôn đó bạn. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, và cái hệ tiêu hóa thì cũng, gọi là, dễ thở hơn, nó nhẹ nhàng trong người hơn nữa, đúng hông nè? Ừm, thì, ờ, qua cái, ơ, những cái trao đổi từ nãy tới giờ đó, mình cũng đã nhìn nhận cái vấn đề của bạn khá là rõ ràng rồi, và mình cũng có một vài cái, ơ, chia sẻ cũng như là lời khuyên dành cho bạn nha. Ừm, trước tiên á là về cái, a, thói quen ngủ s ngủ s ngủ sớm trước đi, đó, là, ừm, mỗi ngày đó, trước khi ngủ á, khoảng, ơ, 30 tới 45 phút thôi, bạn thử là tạo những cái, ơ, ưm, nghi thức nhỏ, những cái khoảng thời gian, ơ, nghỉ ngơi thư giãn dành cho mình á. Chẳng hạn như là, ờ, giãn cơ nè, tập những cái động tác, ưm, thư giãn, chẳng hạn như cái clip 5 tới 10 phút ở trên, ơ, YouTube thôi để mình thư giãn gân cốt nè, hoặc là đi bộ nhẹ quanh khu nhà 5 tới 10 phút. Ngoài ra á cái không gian ngủ của bạn á, bạn cũng phải hạn chế cái ánh sáng ở bên ngoài nó hắt vào đó bạn, chẳng hạn như là kéo hết rèm vào nè, hạn chế cái ánh sáng đèn đường bên ngoài nó hắt vào nè. Và cũng, ờ, trước khi ngủ từ 30 tới 45 phút là hạn chế xem điện thoại nha bạn, tại vì cái ánh sáng xanh trên điện thoại cũng sẽ kích thích não bộ rất là nhiều, giống như là nó làm cho não bộ nghĩ là vẫn còn ban ngày đó, cho nên là, ừm, đầu óc mình rất là tỉnh và khó vô giấc nè. Ngoài ra bạn cũng có thể nghe nhạc nhẹ để mà, ờ, giống như là thư giãn đầu óc tinh thần vậy đó bạn, để cho đi ngủ nó, ơ, vào dễ vào giấc hơn đó. Ừm, bạn thấy là cái ý được hông?
Đúng rồi. À. Trời ơi. Nghe cũng hợp lý ha. Mình thấy hợp lý với mình và phù hợp với mình lắm luôn á, tại vì, ờ, trước giờ cái giấc ngủ của mình đang rất là vô tội vạ á, nhưng mà thử nghe cái gợi ý của bạn là nghe nhạc trước khi ngủ và giảm cái ánh sáng mạnh á, để giường chỉ là nơi nghỉ á, hông có vừa xem vừa ăn á, thì mình thấy rất là hợp lý với mình luôn. Và có một cái khung giờ cố định thì chắc nó cũng đỡ trôi hơn bạn ha.
Ừm. Đúng rồi, còn về cái, ơ, cơn thèm đồ ngọt đó bạn, thì đôi khi á là nó vừa là vừa là bị bạn bị căng thẳng nè, và vì, ờ vừa vì cái thói quen nữa. Thì thường á khi mà, ờ, ăn đồ ngọt á thì não sẽ giống như là bị kích thích dopamin, nó giống như là một cái chất, ờ, gây nghiện vậy đó, và nó muốn là, ờ, bạn cứ tiếp tục nạp những cái thứ đó vào. Đó, đặc biệt là những khi bạn stress hoặc là bạn buồn chán thì cái não bộ, cơ thể nó tự động đòi những cái kích thích đó từ đồ ngọt nè. Đó, điều này rất là thường gặp bạn nha, chứ không phải là do là bạn, ờ, khó kiểm soát bản thân mình đâu. Ừm, thì mỗi khi mà cái cơn thèm nó tới đó, bạn có thể thử là, ờ, câu giờ chẳng hạn, bây giờ bạn thèm ăn ngọt quá rồi thì bạn thử câu giờ bằng, ờ, 5 tới 10 phút làm những cái việc khác. Chẳng hạn như là bạn đi đắp mặt nạ nè, đó, bạn đi giãn cơ nè, hoặc là uống nước ấm nè, thì những cái cơn cơn thèm đó nó sẽ dần dần nó nó giảm lại đó bạn. Giống như là đánh lạc hướng não bộ khỏi cái sự thèm đồ ngọt bằng những cái hoạt động khác á. Đó, nếu như mà vẫn còn thèm thì bạn có thể chọn những cái, ơ, món ăn nhẹ mà nó nhẹ nhàng mà nó lành mạnh thôi, chẳng hạn như là trái cây vẫn có đường ở trong đó nè, hoặc là sữa chua ít đường nè, hoặc là một ít sô cô la đen. Ừm, sô cô la đen á thì nó cũng rất là là tốt cho sức khỏe bạn nha. Đó, ừm, thì những cái đó là ăn vặt lành mạnh mà nó cũng làm đỡ cơn thèm ngọt của bạn nữa.
À, vậy hả? À, vậy hả? Trời ơi, mình thích cái ý tưởng mà mỗi lần mà đói á là thay vì lấy đồ ăn liền á thì mình đi đắp mặt nạ, cái này mình thích này nha, kiểu như là, à, đi đắp mặt nạ là vừa chăm sóc da, rồi đúng rồi, kiểu như là, thư giãn hơn là ngồi ngấu nghiến một cái gì đó để khiến cơ thể nó, ơ, bị nhiều đường, rồi bị béo. Thay vì đó thì mình thay bằng một cái hoạt động, như là, chăm sóc da, mình c mình cũng thích chăm sóc da nữa, nên là để mình thử cái cách này xem sao ha.
Ừm. Ừm, chăm sóc cơ thể nữa. Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Ừm, ngoài ra đó, thì nếu như mà bạn ăn tối, ơ, quá là sớm đi, hoặc là cái bữa ăn tối của bạn quá là nhẹ và không có đủ chất á, thì cơ thể của bạn sẽ dễ bị thiếu năng lượng và thèm đường về sau đó bạn. Cho nên là khi mà bạn ăn chiều đó, bạn có thể thêm một chút protein, như là, từ, ờ, trứng nè, các loại đậu nè, đó, hoặc là thịt nạc nè, hoặc là, ờ, những cái tinh bột tốt để mà giúp cho cơ thể no lâu hơn bạn nha. Ngoài kh ngoài ra á, trước, a, trước khi mà đi ngủ á, khoảng 1 tiếng á, bạn có thể thay, ờ, bằng uống những cái nước á bằng, ờ, nước ấm, hoặc là trà hoa cúc để mà, ờ, cơ thể nó không có bị khát nước này. Ngoài ra thì trà hoa cúc á nó cũng sẽ làm dễ ngủ và nó cũng có cái vị ngon ngon nữa làm giảm cái cảm giác là thèm đồ ngọt á bạn.
Trời ơi, hay thiệt á, mình thấy nhiều khi tối á nha, mình ăn lúc đầu cử đầu mình ăn quá là ít, rồi tới khuya á thì bụng nó cũng réo thật á. Nếu như mà điều chỉnh bữa tối thì như cách bạn nói á, điều chỉnh một mọn vài món thực phẩm thay vào cái, ờ, bữa tối sớm á, thì chắc cơn đói nó cũng bớt cực đoan vào khuya. Mình rất là thích cái ý tưởng này và cái mà uống nước ấm với lại trà hoa cúc á nó cũng hay nha tại vì á, ừm, khuya á là mình cũng hay uống nước ngọt có ga nè, xong rồi trà sữa á. Nếu mà thay bằng nước ấm với lại trà hoa cúc á, mình nghĩ chắc là giấc ngủ mình sẽ ngon hơn và, ưm, có sức khỏe hơn là mấy cái món kia ha bạn ha.
Ừm. Đó, hông tốt nha. Ừm. Ngoài ra á thì cũng có một vài cái mẹo nhỏ nữa, chẳng hạn như là bạn hãy hạn chế những cái đồ ngọt trong tầm mắt đi. Khi mà, ờ, bạn đã dùng hết đồ ngọt trong nhà rồi, hoặc là bạn có thể đem cho, ờ, hàng xóm chẳng hạn, thì bạn đừng có để đồ ngọt trong tầm mắt nữa, thì làm cho cái, ờ, đầu óc bạn á đừng có nghĩ tới nó nữa nè. Ngoài ra á thì cũng chuẩn bị những cái đồ ăn vặt, ờ, lành mạnh thay thế khi cần để mà bạn, à, dễ chọn lựa ha. Và cũng đặt những cái, ơ, rào cản cho bản thân như là cất đồ ngọt vào trong hộp có nắp nè, đặt ra xa nè, kiểu như là, đặt, ờ, ở dưới bếp đi, rồi nhà bạn, phòng ngủ của bạn chẳng hạn, ở trên mấy tầng lầu thì nó sẽ tạo ra những cái rào cản để mà, ờ, dần ngăn cách bạn khỏi đồ ngọt đó bạn.
Trời ơi, mình thấy ý tưởng này rất là hay luôn á. Thì cũng cảm ơn bạn đã lắng nghe và phân tích rất là cụ thể luôn, hông có làm mình thấy xấu hổ mà ngược lại còn động viên mình, cho mình lời khuyên á, mình cảm thấy nhẹ lòng hơn và có động lực hơn để bắt đầu thay đổi rồi đó nha.
<chuckles> Hổng có gì đâu nè! Ừm, thì bạn đang chủ động nhận ra cái vấn đề của bạn và cũng đang rất là tích cực tìm cách cải thiện và cái bước đó đã rất là OK rồi đó nha bạn. Chúc bạn thành công trong tương lai nha. Chào bạn nè, bye bye!
Rồi, cảm ơn bạn!